Heu, ouais, ça m'est ça m'est déjà arrivé mais, heu, il y a longtemps, il y a longtemps. Ouais. Et puis, c'est pas arrivé souvent, en fait. Tu sais, on avait une petite habitude avec, heu, mon meilleur ami, hem, quand, heu, bah, quand on était plus jeune, bah, tu sais, on sortait pas mal, hein, évidemment. <chuckles> Et puis, hem, en fait, heu, on avait un peu ce cette habitude le dimanche soir, heu, bon, en général, heu, voilà, le dimanche soir, c'est bon, c'est tranquille, hein, parce que voilà, là, c'est la veille du lundi, hein, la veille de de la reprise de de boulot. Et ouais, souvent le dimanche soir, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait, heu, en en fait, tu vois, heu, à côté de du cinéma de notre ville, heu, il y a, hem, à l'époque, il y avait 2 baraques à frites. Et du coup, heu, et ben, on allait
Ouais. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Oui. D'accord. <chuckles> Vous faisiez d'une pierre deux coups. <chuckles>
ouais, on allait, hem, heu, en début de soirée, donc heu, bah, enfin, après, ça dépend de la à quelle heure passait le la la séance, heu, à à laquelle on voulait assister. Donc heu, début de soirée, ben, on arrivait en ville, on mangeait, donc heu, une frite. Et puis, hem, bah, après, on allait voir notre séance. Et puis, heu, bah, on rentrait chez nous. Voilà, c'était notre manière de clôturer la semaine, heu heu
Mmh mh. Oui. Ouais, mmh. Mmh. C'est c'est très sympa, c'est une un bon rituel. Tu aimerais, heu, ouais, tu aimerais, heu, le le recommencer ce rituel? Puisque je vois que, heu, tu m'as dit que tu, heu, tu y allais beaucoup moins. Pour quelle raison d'ailleurs?
Bah, c'était un bon rituel, ouais. Bah, ouais, alors en fait, heu, bah, c'est vrai qu'avant, on faisait ça tous tous les dimanches. Et puis, heu, bah, c'est vrai qu'après, heu, bah, heu, j'ai toujours, heu, ce meilleur ami, il existe toujours, hein, heu, on se voit, heu heu, toujours autant. Mais si tu veux, heu, lui, heu, maintenant il est en couple, il a, heu, une un enfant, donc, bah, c'est normal que j'aille plus au cinéma le dimanche soir avec lui, hein, sinon sa conjointe, elle va dire: «Heu, <chuckles> c'est bon là». <laughs> Bah oui, heu, mais si tu veux, pour moi, c'est c'est comme un frère, quoi, si tu veux. Mais c'est vrai qu'avant, on faisait ça parce que, bah, on était célibataires, quoi. Mais c'est vrai qu'après, heu, voilà, il après, voilà, la vie évolue et et mmh et donc, mais c'est c'est c'est quelque chose effectivement qu'on a fait pendant des années quand on était plus jeune, heu, alors on travaillait déjà tous les 2, mais hem, mais heu, on vivait, heu, encore chez nos parents, tu vois? Donc, heu, donc voilà, le le dimanche soir, on on se faisait ça, quoi. Alors, heu, selon l'heure de la séance, soit on mangeait la frite avant, soit on la mangeait après, quoi, ça dépendait, <chuckles> ouais.
<chuckles> Oui, je je vois, heu, ça c'est c'est dommage, mmh mh. Heu, oui. <chuckles> <chuckles> Mmh mh. Oui. Oui. Mais tu tu m'as dit également Ouais, ouais, ouais, c'est sympa. Et heu, tu m'as dit, heu heu, aussi que tu y allais avec ta sœur, c'est ça?

Oui.
Heu, le côté feutré des cinémas, heu, des salles, parce qu'en fait, heu, je suis une personne qui adore la moquette. Alors je sais que c'est peut-être plus très tendance, heu, dans les maisons <chuckles> et d'ailleurs, heu, bah, je n'en ai pas, heu, uni chez moi, uniquement, par, heu par souci, hem, pratique et hygiénique et donc heu, puis voilà, donc du carrelage ou du parquet, forcément, c'est plus simple à entretenir, mais je suis folle de moquette. Heu, ah, ouais, mais tu peux pas savoir.
Oui. <laughs> Oui. <chuckles> Oui, tout à fait. C Mmh. Tout à fait. <chuckles> Ah oui? Pourquoi? Ça c'est c'est réconfortant pour toi? C'est, heu ouais. Mmh, je comprends. Mmh.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est ré tu as trouvé exactement le mot, c'est réconfortant et hem et j'adore, heu, arriver dans un endroit où il y a de la moquette. Je deviens folle, <chuckles> je je te jure, j'adore, j'adore. Puis en plus, aujourd'hui, on fait tellement de beaux modèles, enfin, je et mmh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, également, on fait des moquettes, heu, enfin au niveau entretien, heu, qui qui sont quand même plus faciles à entretenir que que les moquettes d'avant et et tu vois, heu, pour clore cette parenthèse, j'exclus pas, un jour, de d'en mettre chez moi, tu vois? Heu, je mmh ah, ouais, ouais, ouais, je je l'ai dans le fond de
Mmh mh. C'est douillet. <chuckles> Mmh. <laughs> Oui, c c'est vrai. Mmh. Oui. Ah ou alors mmh. Alors tu mettras sûrement une bonne qualité anti-acariens, si ça existe, heu. <laughs> Mmh mh, d'acc
Ouais, voilà, quoi, voilà, mais c'est vrai que, ouais, c'est c'est chaud, c'est réconfortant et et puis c'est, oui, c'est feutré et et et en fait, oui, c'est c'est la 1re chose que j'adore quand je pénètre dans un cinéma. C'est ce côté feutré, les longs couloirs, heu heu, enfin, du moins, dans dans celui dans lequel je vais, les longs couloirs avec la moquette, heu, idem dans dans la salle, heu, voilà, quoi. Alors après, bah, oui, c'est c'est toute une ambiance aussi, hein le le grand écran, heu, les fauteuils confortables, le son évidemment, le le son qui est qui est vraiment, heu, très, très, heu très très important et et voilà. Ouais, c'est c'est surtout ça. Puis ben, l'ambiance, hein, heu, l'ambiance pop-corn, heu, le petit paquet de bonbons, heu enfin, ouais, c'est j'ai j'ai j'aime vraiment beaucoup. C'est c'est surtout ça qui me plaît, c'est tu vois, ça fait vraiment une coupure avec le quotidien.
Ah! Ouais. N oui. C'est ça. Mmh. Laisse ton très important, je crois. <chuckles> N oui. <laughs> <laughs> <chuckles> Oui, tout à fait, c'est un bon, heu, relax, heu relaxant. Mmh.
Heu, ça ça change, heu ouais, ouais, ça ça change plutôt que de regarder un film, heu, chez toi, heu, bah, voilà, quoi, tu tu sors un petit peu de de la monotonie, on va dire.
Oui et puis ça fait une sortie, voilà. Mmh.